Mh-mh.
Tendenzialmente devi mhmm, cioè, c richiede del tempo, no, non è che saperle è megli sa
Sì. Eh sì, no certo, richiede del tempo. Sì, no, assolutamente saperle è meglio. Un motivo per cui ho deciso proprio di andare, ehm, a continuare lo studio in Francia, così da poter perfezionare il mio francese. L'anno scorso invece son stata in Irlanda, quindi ecco, l'inglese ormai lo parlo da un bel po', quindi quindi sì, dai. <sighs>